Ah, oo, oo, 'di ba?
'Di ba da kung dati eh, pumipila tayo sa ngayon eh, online na, isang pindot na lang din talaga 'di ba? Hindi ka na maabala sa oras, hindi ka pa maabala sa pagpila at hindi ka na kailangang bumiyahe pa. Kasi 'andiyan na lang sa cellphone mo 'di ba? Hindi katulad dati oo, na pipila ka pa, kailangan may oras ka pang ibibigay, may igugugol ka pang oras mm.
Mm. Totoo, mm. Mm. Oo. Oo, sang-ayon ako. Mm, parang hmm. Oo. Oo, lalo na kung ano, kung minsan nga kung deadline na o ano bang tawag dun, hindi deadline, due date, ayun. Kung due date na minsan hindi mo na yan puwede bayaran sa mga bayad center 'di ba, so kailangan
Due date due date. Hmm. Ay totoo, totoo kailangan pumunta ka sa mismong opisina 'no? <laughs>
Oo, so ngayon eh, kahit na due date eh, pwede mo na yung bayaran ano, may mga Gcash na, 'di ba so ang dami ng oo saka isa rin 'yun 'di ba meron ng mga online banks ngayon, 'di ba dati 'pag kailangan nating pumunta sa bangko, pupunta pa tayo sa branch, pupunta pipila pa tayo nang mahaba 'di ba, ngayon hindi na ano 'yun puwede na kahit online mo gawin 'di ba?
Oo. Mm. Totoo yan, mm. Kung dati kailangan mo pa ng number, kailangan mo pa ng sabihin mong 'pag ganitong ay, eto, petsa na 'to, 29 'di ba may mga bayarin na.
Mm. Totoo. Oo. Mm, kahit nga oo, kahit nga grocery eh.
Mm. 'Di ba?
Puwede na, puwede ka ng mag-grocery online, kahit nga magpa-check-up sa doktor 'di ba? Puwede na online, eh, dati 'pag gano magpapa-check-up ka sa doktor 'di ba, pipila ka pa dahil oo, oo, ang tagal pa dumating nung doktor 'di ba ang tagal mo pa hihintayin. So ang dami ng pwedeng ano mm.
Oo. Puwede na. Mm. Papa-reseta ka lang pwede na online. Oo, kumbaga, ilang oras ka mag-aantay sa doktor, 3 oras tapos ngayon parang isang pindot mo nandiyan na 'no?
Oo, oo. Oo, so ang dami ng pwedeng ano, gawin ngayon na sa teknolohiya na napapadali talaga yung buhay 'di ba, natin, 'di ba?
Totoo yan, 'tsaka yung pagkain, alam mo yung sa pagkain? Yung dati kailangan lalabas ka pa, magda-drive thru ka pa, yung drive-thru, oo yung hmm, mm, sa drive-thru naman, wala pa rin, wala ganu'n pa rin naman ngayon pero ngayon kasi parang, mas kumokonti na yung gumagamit eh. Kasi meron na ngang, 'yun nga, may mga pabili na gano'n may mga delivery na, di ba? Oo.
Mm. Oo, totoo. Mm. Pipila ka pa sa ano 'di ba, sa restaurant. Oo. Oo. Oo, 'o kaya 'di ba sa Grab 'di ba ano, pipindutin mo lang dun eh, tapos i-de-deliver na sa'yo yung pagkain mo 'di ba?
Oo. 'Di ka pa maabala kasi lalabas ka na lang nandiyan na.
Oo. Mm. Sang-ayon ako. Eto, paano kaya nakaka-apekto ang teknolohiya? Sa paraan mo ng pago-organisa ng oras o schedule 'di ba yung mga time management na yan, 'di ba?

Ay oo meron ngang ganyan kasi, pati mo nga yung paglalakad natin nabibilang na ng relos eh.
Oo. Oo. Mm, totoo kasi maganda yun yung sa ano feature na yun, kasi minsan, lalo na pag busy tayo sa trabaho. Nakakalimutan na natin tumayo, nakakalimutan natin magpahinga muna, at least yun pwede tayong i-remind na or siguro 6 na oras ka na nakaupo, ganon. Hmm.
Mm, hindi mo napapansin, oo. Oo, "Gumalaw-galaw ka naman," parang ganon. "Hoy tumayo ka naman, tama na yung pag-upo kasi makukuba ka na." <laughs>
Oo, totoo, oo. Oo, sang-ayon ako, kaya ganun marami ng ano 'di ba, ah, benefit yung teknolohiya diyan sa ano, pagta-time management 'di ba, pati sa pag-aayos ng schedule. 'Di ba dati kailangan pa ano, tandaan natin lahat ng schedule natin, ngayon i ilalagay mo lang sa ano eh, mm
Totoo yan, totoo. Mm. O Oo, tsaka dati 'di ba uso pa ang sticky note. <chuckles>
Ah, oo pero ngayon nag nagii-sticky notes pa rin ako.

Siguro ito yung koneksyon sa internet.
Oo.
Ito yung nakikitang nagpapahirap sa teknolohiya kasi 'di ba, minsan yung ibang gadgets natin, eh, yung mga application ay kailangan ng internet. Hindi naman pwedeng hindi naman lahat ng aplikasyon ngayon, eh, ano offline. Yun lang ang kapa eto lang pinaka-nakikita kong kalaban ng teknolohiya. Kasi bukod dun sa yung ibang application niya kailangan ng internet, parang hindi siya oo katulad ng ginagamit kong aplikasyon para sa aking bilang ng paglalakad. Ngayon kailangan niya ng Internet, ng data, para mabilang niya talaga kung nasa ilan na ba 'yong nalakad ko ngayong araw, kung kulang pa ba. Kaya sabi ko, ano ba 'yan, ba't parang 'yon na lang 'yong pinakamahirap na sitwasyon dito. Ikaw ba ano ba sa tingin mong 'yong mga mahirap pa, pahirap sa teknolohiya?
Mm. Mm. Ah, oo, oo. Mm. Mm. Mm, hmm, mm, totoo. Internet connection 'di ba? Mm, mm. Mm. Mm. Ah, oo, oo. Mm. Mm, mm.